大体そうですね。ただ次の日が、たとえば丸々1日休みとかだったりすると、もうちょっと、あの、ずれたりするんですけどはい、夜更かししちゃうんですけど、ま、でも丸1日休みの日って僕は月に1回あるかないかなので、まあそこはあんまりカウントしなくてもいいかなっていう感じで。
はい。ああ、夜更かし、はい、はい。 うーん、なるほど。つか、ああ、だ先ほどおっしゃったバイトっていうのは、なんか、週末にもある感じなんですかね。うーん。なるほどなるほど。はい。うん。でそれだけちょっと起きる時間がバラバラだと確かにそういうしゅと、習慣づけるっていうのは、なかなか大変だというのは分かりますね。うーん。
そうです。 そうですね、なかなか。だから、ま、別に、あの、まい毎日、例えば朝のバイトの日、5時の日は、これはもう無視していいと思う思ってはいるんですよ、その睡眠スケジュール的に。だってもう、そしたら毎朝5時に起きなきゃいけなくなっちゃうし、それは無理なので。あのそうですね。なので、まあ、大体、それは一旦無視して、その他の用事に全部対応できるような形で、睡眠スケジュールを、こう、確立させたいなっていうふうに思っていて。
あ、はい。 うーん。 うんうんうん。 はい。 うーん。さすがにそれは無理ですよね。 はい。 うーん。なるほど。 はい。あの、そその朝5時に起きないといけない日は、その、お時の夜は何時に寝るぬ寝られるんですか？
はい。 大体遅くても1時
ああ、でも、それに合わせて、例えば10時に寝るとかそういうことはされてないんですね。うーん、もす
かな。 あ、しないですね。あの、ねむ-眠く眠れないので。<giggles> はい。
ああ、眠気、どっちみち早くベッドに入っても寝れないので、そこはちょっとすいがんばって睡眠時間短くして対応されているってことなんですね。うーん、なるほどなるほど。
そうなんですよ。 はい。そうです。そうですね。
で、そう、もう1つは、なんか、7時半に起きるでしたっけ？もう1つに早いのが。うーん。じゃ、それだと、その1時2時に寝ると、まあ、6時間前後は寝れるっていう感じなんですね。
はい。